بالضبط، غيّرِت مجرى حياتنا نهائي، حتى تفكيرنا اتغيّر من بعدها 180 درجة، يعني درجة إن
إمم. إمم، أنتم شايفة إن حاجة بسيطة جدًا حرارة بترتفع وأنتم مش عارفين سببها إيه و وغيّرِت أسرة كاملة أو غيّرِت بيت كامل واضطريته مثلًا أو كده يعني.
مش عارفين لدرجة إن فجأة أصلًا البيت بقى ر يعني ب زي ما بيقولوا اتقلب رأسًا على عَقِب حرفيًا، بابا كان قاعد يعمل مكالمات بَرّه بالأوضة بتاعتها علشان هي ما تحسّش إن في قلق، كلّم كل الدكاترة، كل التخصصات، ما حدش عارف سبب الحرارة دي أصلًا، يعني كل التخصصات ما حدش عارف، وصلنا لمرحلة
إمم، إمم. إمم. إمم، إمم. طَب إيه اللي حصل مثلًا بعدها إن أنتم اكتشفتوا ال السبب والّا راح لوحده والّا إيه اللي حصل؟
اهم. والله والله فضلنا شهر بنلِف ولدرجة إن هو عملنا كل حاجة، لدرجة أصلًا إن هي كانت عملت تحاليل وما أعرفش إيه وكانت أصلًا بابا كان كُلّه خوفه اللي هو عايزها تروّح دلوقتي عشان ما تسخنش وإحنا بَرّه، كانت أقصى طموحنا إن هي تروّح بس على رجليها بدل ما نبقى مش عارفين نعمل إيه وهي سخنة بَرّه، فموقِف زي ده يعني ما كُنّاش عارفين إيه السبب وحرفيًا لفّينا بمعنى الكلمة على دكاترة وكل الناس ما حدش عارف.
إمم. كل التحاليل والاشعة. إمم. أيوه، إمم. أيوه فاهماكِ. إمم، والتشتت بتاع إن أنتم مش فاهمين اللي بيحصل ده أكيد أثّر برضه.